Ya, aslında çok güzel bir şeyden bahsettin. İ İstanbul'da dedin, yaşadığın mahallelerde bunu çok hissetmedin. Ya, bence bu çok önemli, lokasyonlar değiştirebiliyor ve şundan da bahsetmek istiyorum: Doğduğumuz aile de bizi olduğu gibi kabul ediyor mu? Bence orası da çok önemli. Hatta basamağın ilk adımı.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı. Evet, <chuckles> o da var, doğru. Çok temel. Doğru, doğru, hı hı.
Çünkü çocukluktan itibaren ergenlik zamanlarında aslında ufak tefek aile içi çatışmalar başlayabiliyor. İşte, saçımı uzatacağım, pirsing takacağım, dövme yapacağım, bilmem ne yapacağım. Evet, ya, ben kendimi şanslı görüyorum o konuda. Hı.
Hı hı. <chuckles> Değil mi? Şu, bu, evet. Bir de şey de çok var: Kıyaslama da çok oluyor, değil mi, a bir sürü ailede hani? İşte, millet bilmem kimin çocuğu şey yapıyor, sen niye böylesin falan. <chuckles> O da çok yaygın.
Evet, evet. Kesinlikle, aslında baktığımız zaman bu da seni olduğu gibi kabul etmemesi. Ya, şundan da bahsedeceğim, eee, işte, pirsing yaptıracağım, izin verirler mi? Saçımı uzatmak istiyorum, boyatmak istiyorum vs. Ben kendim için bahsedecek olursam ailem konusunda şanslıydım. Eee, lise zamanları bir metal müziğe sardığımda saçlarımı uzatmıştım, hani, annem benim açık görüşlü bir insandır ama bir tık daha böyle geri nesil dedem, anneannem vs. onlara mesela bazı şeyleri ben alıştırmak durumunda kaldım. Dövme olsun
Evet. Hı hı. Doğru. Doğru. Hı. Ne güzel. <chuckles> Evet, değil mi bir Hı hı. <chuckles> Onlar bir şok oldular mı? <chuckles> Onlar bir şok şok geçirdi herhâlde.
onlara evet. Evet, bir kültürel şok yaşattım onlara, işte. Aileye ilk, dövme, pirsing, uzun saç Evet, ufak çaplı onları bir test ettim ben. Öyle şeyler yaşandım ama farklı davranmak zorunda kalmadım en azından aile içinde. Senin için nasıldı? Ailen seni olduğu gibi kabul ediyor muydu?
Ufak çaplı. <chuckles> Anlıyorum.